Äh, darf ich dich noch mal fragen: Welche Position hast 'n du in der Firma? Ich kenne mich nämlich in deiner Branche überhaupt nicht so aus.
Äh, ja, ich bin dann jetzt Standortleiter in, äh, Zukunft. Ähm, da leite ich halt auch so 'n Projekt, äh, das ist im Prinzip Kundenservice, was wir da machen. Äh, genau und da übernehme ich sehr, sehr viel.
Ja. Ja. U und was hast du vorher gemacht?
Äh, vorher war ich auch schon Projektleiter und jetzt kommt halt noch die Standortleitung dazu, ne? Ähm, der Fahrtweg ist dadurch auch noch mal 'n gutes Stück weiter, das spielt da auch noch mit rein. Ähm, ja.
Au Ah, okay, ja, hast du mal mit dem Geschäftsführer gesprochen, also unter 4 Augen, oder war Personalabteilung dabei? Ähm, ge weil, wo sie's dir vorgeschlagen haben, dass du Standortleiter wirst, muss ja ähm, hm, müssen die ja auch mit dir gesprochen haben, ganz logisch, ähm, gab's da keinen Hinweis aufs Gehalt oder zum Beispiel auf, äh, Benzinkosten äh, Ersatz oder so was?
Mhm. Hm, ja, schon so 'n bisschen. Man hat da schon gesagt: „Ja, ne, wir kommen dir da auch entgegen und gucken, dass sich das für dich lohnt.“ Also, man hat da sehr viel erstmal heiße Luft in den Raum geblasen, äh. <chuckles> Und, äh, ja, das war so die
Ja, ja, wie holt sich der? Hattest du eine Vertragsänderung von deinem Arbeitsvertrag?
Äh.